أيوه فاهماك طبعًا يعني فعلًا هي التكلفة ممكن تبقى كبيرة شوية للشركات اللي بتفُك مثلًا أو بتنزِّل بقى بالوِنش والكلام ده كلّه، أنا فاهمة ده كويس أوي. طَب أنت مثلًا فكرة إن أنت زي ما أنت قُلت مثلًا آآ، زوجتك مثلًا وأولادك أو كده، إن أنت إيه رأيك إن أنت مثلًا تنزِل تجيب كَراتين بنفسك وبرضه تجيب مثلًا ال الورق اللي بيغلِّفوا بيه مثلًا هو آآ ع يعني ع البتاع اللي بيبقى آه الstretch أو إن هو تبقى حاجة مش هتتصدِم أو حاجة هتبقى مكسورة فتلفَّها فعلًا بالstretch اللي هو بيبقى فيه bubbles دي آآ عشان تمنَع التصادُم أو كده، فأنت ممكن تبدأ إن أنت خلاص تنزِل تشتري الكَراتين وتنزِل تشتري الstretch ده وتبدؤوا أنتم بقى وحدة، وحدة كاُسرة كده مع بعضيكم كإنكم بتتسلّوا بعض أو بتعملوا نشاط سوا، تبدؤوا إن أنتم تلمّوا الحاجات اللي بقى أهَم حاجة الحاجات اللي هتتكسِر، يعني مثلًا زي ما قُلت، النيش، الحاجات بتاعة المطبخ، الحاجات دي كلّها دي حاجات مهمة جدًا لازم إن أنتم تتعاملوا معاها بالرّاحة ولازم أنتم تاخدوا بالكم. هتلِفّوها كويس وتحطّوها في كَراتين وتكتبوا إن ده قابل للكَسر بحيث إن أنتم عارفين تبقوا منظّمِين كده الدنيا، تبقوا عارفين إن الحاجات دي خلاص بتاعة ال
stretch ده ال آه، الstretch ال أيوه. أيوه. اهم. آه. تمام. إمم. تمام.
بتاعة المطبخ اللي هي ممكن تتكسر. بالضبط. فخلاص يبقى الجزء ده أنتم عملتوه. نيجي بقى للهدوم مثلًا، بيبقى في شُنَط كبيرة أوي كده بتاعة هدوم مثلًا الناس بتستخدمها مثلًا آآ، إنها تحُط مثلًا الهدوم تحت السرير، تشِيلها في الدولاب، فوق الدولاب، الحاجات دي كلّها، هتلاقيها برضه في أ آه بالضبط، هتلاقيها برضه في أماكن كتير لو مش عَندك، ممكن تلاقيها مثلًا في العَتَبة، ممكن تلاقيها بقى في الحِتَت اللي هي بيبقى فيها حاجات كتير كده آآ نوعًا ما برضه، محلّات كتير وك يعني أنت لو نزِلت العَتَبة أصلًا هتلاقي كلّ الكلام ده، هتلاقي الكَراتين والstretch وال وكلّ حاجة والشُّنَط وكلّ حاجة، إمم، فتجيب الشُّنَط وتبدأ إن أنت كلّ شخص يلِم هدومه بحيث إن أنتم برضه تبقوا مِرتّبين نفسكم وكلّ واحد عارف هو حاطط حاجته فين لأن خلّي بالك برضه نقطة مهمة جدًا إن أنت لما تنقِل هناك والحاجات دي ترُوح آآ، الدنيا هتبقى زحمة أوي وهتبقوا أصلًا محتارين فين فين محطوط في إيه، مش هتبقوا عارفين أصلًا الحاجات دي بتاعة إيه أصلًا ولا الشنطة دي جوّاها إيه ولا كده. إمم، فمحتاجين وأنتم بتلِمّوا برضه الحاجة تحطّوا الحاجة في شُنطها وتكتبوا مثلًا، آه ده لِبس فلان، ده لبس عِلّان، ده لِبس كذا، الكلام ده كلّه، بحيث إن برضه الحاجة تبقى منظَّمة فكده إحنا ممكن نكون خلّصنا مثلًا جزء اللِّبس وجزء بس الحاجات دي، فأنت إيه رأيك في الفكرة دي كفكرة أوليّة؟
إي أيوه. آه، عَندنا شُنط من دي. عَندنا إحنا شُن اهم. تمام، تمام. آه. عندِك حق. إمم، إمم. أيوه، أيوه.